Eh, quisiera comentarte sobre un problemita que tengo, eh, con el consumo del azúcar, eh, me he dado cuenta últimamente que, bueno, estoy consumiendo más de lo habitual, eh, ha ido siendo como gradual el el aumento, eh, yo desde, eh, hace bastante tiempo he solido, pues, consumir refrescos, eh, pues, me gusta mucho con las comidas, acompañar con las comidas con refresco y, bueno, eh, pues, es como desde mi adolescencia, siempre he sido como de que, por lo menos al día, un vaso de refresco o algo dulce me tengo que comer, ¿no?, porque, pues bueno, me me da esa ansiedad de de probar esos alimentos y consumirlos, em, algunas veces, eh, cuando, por ejemplo, me siento un poco cansado o o desvelado, suelo también consumir energi energetizantes, que también, bueno, son bebidas, eh, azucaradas que, bueno, te te ayudan al, según, a a aliviarte, ¿no?, a a, prenderte, a a estar activo, entonces, eh, creo que, bueno, estos hacen hacen, tengo entendido, que hacen mucho más daño que que las los refrescos normales, pero, bueno, estoy teniendo problemas para poder dejar de consumir tantos azúcares, em, te vuelvo a mencionar, eh, del diario suelo consumir, o ya sea refresco o ya sea jugo jugo de naranja, pero de esos que venden en las tiendas que vienen, pues, envasados, traen demasiada azúcar, em, no soy de comer tanto, mm, postres o pasteles o algo así, pero sí, mi principal consumo son las bebidas, eh, azucaradas, entonces, tengo un problema con eso y no sé cómo cómo lidiar, cómo empezar a a dejar de de consumirlas de a poco, ¿qué me podrías decir?
Ujú. Okey. Claro. Mm, ya, ujú. Sí. Ujú. Sí. Te entiendo totalmente, la verdad es que sí son como un, digamos, un vicio, un algo que siempre está ahí disponible, ¿no?, creo que justo ese es el el principal problema para poder dejarlos, que siempre están como al alcance de, pues, literalmente de solo ir a la tienda, y y ya, ¿no?, poder satisfacer como que esa ansia, esa necesidad de de poder consumir algo así. Y cuéntame, me gustaría saber un poco más, eh, normalmente, ¿tú notas que se de en cierto momento del día, pasando alguna situación, algo por el estilo?
Si, claro. Sí. Pues, eh, precisamente, siempre es en la hora de la comida cuando más suelo consumir, y cuando compro comida en la calle, también siempre la acompaño con refresco, como que siento que es un pecado, no sé qué, o sea, y eso comer comida de la calle y comprar comida de la calle y consumir agua natural, o sea, siento que no va, que no se lleva, digo yo, entonces, sí sí suelo, a a comprar, o sea, siempre estoy ahí comprando, ya sea el refresco, y y el problema es que ya últimamente ni siquiera compro por porciones pequeñas o por envase pequeño, sino compro del de 2 litros, 2 y medio, hasta 3 litros a veces, lo meto ahí al refri, y digo, no, pues para toda la semana y, pues, en realidad me dura 2, 3 días máximo, ¿no?, o sea, hay veces que me doy cuenta que en un día ya me, ya le bajé media botella a un refresco de litro y medio, ah, digo, de 2 litros, perdón, entonces, digo, wao, estoy consumiendo demasiada azúcar, y y ni siquiera me percato de eso porque digo: "Bueno, un vasito", y luego, no, pues: "Otro vasito para que se me baje bien", y así y así me la llevo, probadita probaditas, pero sí sí siento que estoy consumiendo demasiado. Otra cosa también con el el café, em, también suelo consumir, ah, en las mañanas café, en la noche no, porque sí se me quita el sueño, pero en las mañanas, para despertar, suelo consumir una tacita de café, con azúcar, pero bueno, trato de moderar esos eso sí, y trato de moderarlo porque tengo el control de, pues, de agregarle, ¿no?, el el la cantidad de azúcar, entonces, si lo hago a mi gusto, le echo una cucharada, y y ya, pero, eh, digo, vaya, no deja de de ser consumo de azúcar, ¿no?, también con con esas bebidas.
<chuckles> <chuckles> Sí, totalmente. Ya, ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Sí, es a tu gusto. Sí, totalmente, oye y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo sueles equilibrar? Digamos, entiendo que que tomas mucho edulcorante, digamos, mucha azúcar, pero, eh, ¿tienes alguna técnica como, eh, intentar tomar más agua durante esos transcursos del día, o crees que el consumo del agua también se está viendo un poco reducido por, eh, tomar tanta azúcar?
Ujú. Pues, bueno, reducido como tal no, porque sí también tomo bastante agua. Creo que, de ahí viene el problema de que siento que no me afecta tanto, entonces llovió, pienso eso, ¿no? Yo me hago esa idea, de que no me está afectando tanto porque sí suelo consumir, mínimo así de perdido, dos litros de agua este, al día, pero mínimo. Si no es que más, eh, porque tengo una, mira me co compré un una anforita y siempre la ando llevando así q no a mi cuarto la tengo, que voy a la sala y así, y estoy tomando agua. También en las noches me da mucha sed, y em empiezo a pensar que, precisamente, me da mucha sed porque consumo mucho azúcar en el día, o en el transcurso del día. Entonces, en la noche siempre tengo sed, pero sí tomo agua, o sea, no, ya no tomo refrescos ni nada de eso. Porque no me gusta que se me quite el sueño y porque no me gusta estar despierto, porque entiendo que, pues, el azúcar te hace como que estés despierto, ¿no? También por eso, por eso la evito en las noches, pero, pues si digo, desde la mañana empiezo con el café, un juguito de naranja, en la tarde, refresco casi del diario, o sea, es inevitable casi comer, tomar comer algo y te este, tomar agua, no, siempre es como que las comidas se van se acompañan con refrescos, según yo. <chuckles> Pues, ese.
Sí. Ujú. Sí, eso era. <laughs> Sí, totalmente. <chuckles> Sí, ton totalmente te entiendo, porque, pues, al final, como dices, ¿no? Quizá no sabe igual. Oye, y, por ejemplo ¿has contemplado alguna opción como sin azúcar? Ves que últimamente están como ya más comunes, tanto las las mismas versiones de los jugos, de los refrescos comerciales, pero ya están, pues, eh, bueno, bajo esa leyenda, ¿no? De de que son sin azúcar ¿lo has intentado eh, digamos, sustituir?
Mm, sí. O por lo menos reducido en azúcar, ¿no? Bueno, sí he intentado consumir refrescos reducidos en azúcar, o que los los clásicos Zero o Light, pero bueno, sí tiene un po un saborcito un poquito distinto, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de comprarlos, los compro, cuando los veo, más que nada cuando me los encuentro en el camino, digo, que lo veo ahí enfrente en el refri, digo: "Ah me voy a llevar uno sin azúcar". Pero siempre voy con la idea de de comprar los clásicos, los refrescos que son clásicos y, pues, sí, voy con esa idea de comprar lo lo que es y ya. Este, lo he intentado de a poco, te digo, pero no, no he he tenido esa costumbre, no no lo he hecho un hábito, estar consumiendo bebidas reducidas en, en azúcar, pues.
Sí. Ujú. Ya. Ujú. Sí, por supuesto. Sí. Sí, totalmente. Oye, y por ejemplo, hablando un poco de las consecuencias, tú a partir de que estás tomando más bebidas edulcorantes, bueno, más, más azúcar, digamos am, ¿has notado algún tipo de cambio, ya sea físico? Ah me mencionas que que quizá un poco el tema del sueño, pero aparte de eso ¿no te has sentido un poco agotado, digamos, algún cambio en tu salud que llegues a a detectar? ¿Tanto físico como eh, de salud en general?
En agotamiento, bueno, pues siento que tal vez podría ser lo normal, sí eh, siento agotamiento, pero em, te digo que suelo mucho consumir a veces, este, las bebidas estas ener energizantes, eh, para, para pues estar despierto y estar con energías, según yo. Entonces, eh, de eso de eso sí me he dado cuenta que el azúcar afecta en mi organismo de esa manera, de que la consumo y sí me da para arriba, o sea, sí si me despierta. Siempre me ha pasado que, a veces, por ejemplo, en las mañanas no descansé bien en la noche y en las mañanas me siento así como dormilento, como que con cansancio y sueño, y me tomo una Coca y parece en serio que fuera un remedio eh, porque ya como que me, me despierta, pues, y me me da la energía que necesito.
Ujú. Ujú. Sí, totalmente te entiendo. Bueno, aquí lo que yo lo primero que me gustaría recomendarte sería, pues, precisamente no ignorar ese tipo de señales. Porque al final, el hecho de que ya necesites alguna alguna bebida o algo así para despertar, pues, precisame bueno, no tanto para despertar, sino para sentirte un poco más activo, puede ser el primer síntoma, justo, de que estás teniendo algún tema ya, eh, incluso, un poco hasta dependencia, quizá no química, pero sí un un tema de dependencia psicológica. En la que, quizá, esto actúe como, incluso, un placebo, ¿sabes? Que que al final no es que te esté dando demasiada energía, eh, pero tú lo maximizas, porque ya estás acostumbrado, digamos, tu mismo cuerpo se acostumbra a que en el momento de recibir esta azúcar es cuando debe de res de de despertar, de activarse, y precisamente ese ese sería el primer, eh, pues, signo de de alerta, ¿no? De que, quizá, debes de, eh, cambiar un poco el hábito. Yo lo que te podría llegar a recomendar, evidentemente, todo es un tema de de autocontrol, pero, quizá, un poco entender qué es lo que está pasando químicamente en tu cuerpo cuando consumes algún tipo de de bebida azucarada. Al final está, eh, vaya, directamente está comprobado científicamente que cuando tú consumes este tipo de azúcares principalmente, lo que hace es que le da a tu cerebro esa sensación de saciedad, esa sensación de felicidad, es, incluso, y y lo hace de una forma automática. Entonces, eso es peligroso porque precisamente llega a pasar en la que tú necesitas como que esa sentirte bien, ese gustito, y y directamente lo relacionas a lo que te lo va a dar inmediatamente. Entonces, precisamente ese de ahí se deriva mucho un tema de dependencia psicológica. Las técnicas que normalmente suelen utilizar es, pues, literalmente aguantar un poco, eh, no sé si lo sabías, pero el el cuerpo, o o, bueno, el cerebro, cuando te pide este tipo de gra gratificación instantánea, solamente dura con él aproximadamente 10 minutos. En el momento en el que a ti te surge la idea de consumir un un producto con azúcar, en 10 minutos seguramente ya no vas a tener esa ansiedad. Entonces, pues, literalmente, solamente es empezar a aguantar 10 minutos. Si en 10 minutos, en 15 minutos todavía tienes como que esas ganas, pues, adelante, ve y cómpratelo, pero al final el estar haciendo esta, eh, rutina de enfrentar estos este tipo de ansiedad, este tipo de de antojos, sí está comprobado que te puede llegar a ayudar muchísimo y literalmente son eso, 15 minutos de aguantar sin sin caer, digamos, otra vez en en irte a comprar algo. ¿Lo has intentado?
Claro. Uh. Sí. <laughs> Okey. Okey. Mm, no, la verdad, ni siquiera sabía ese eso que me estás mencionando de los 15 minutos 10. Em, la verdad, no. Siempre que tengo la idea de del deseo de de consumir, pues, agarro, y agarro el dinero y voy a la tienda, ¿no? Pero bueno, ya, ahorita que lo mencionas, ese sería, pues, un consejo enorme que me acabas de dar, muy buen consejo, eh, para ponerlo en práctica. Igual, voy a tratar de abstenerme por unos minutos, dejar de de lado ese deseo y empezar, pues, sí, esa abstinencia para ver si resulta de que, bueno, me dejé de pedir mi cuerpo o el cerebro, pues, es esas esos, este, esas bebidas, ¿no? Yo creo que voy a empezar por ahí, vamos a ver qué qué tal funciona, y y, pues, a ver qué sale. Tal vez, tal vez con eso me me elimine, por lo menos, de a una parte, todo lo el consumo de azúcar.
Sí. Sí, totalmente. Ujú. Sí, totalmente. Creo que a veces las personas lo ven un poco más difícil de lo que realmente es, eh, y al final todo es un proceso, pero este es un gran primer paso. Espero que te funcione y a sobre todo porque es por tu salud.
Muchas gracias.